Mm, tsaka 'di ba ano, yung glowy mo din naman 'no nakikita rin yun ng mga ano mo, ng mga estudyante mo 'no na parang, "Ay hindi ko naaamoy si sir 'no," pero syempre in Japanese 'ata 'to or English, eh, kasi yung tinuturuan mo 'di ba ESL so parang, "Ay hindi ko na aamoy si Sir, pero parang ang fresh nya 'no," gano'n. "Parang amoy may baby cologne si Sir," parang parang gano'ng peg 'di ba, mm. So, maaari mo namang masimulan yon 'no. So, ah, maliban doon siyempre puwedeng isama mo na rin sa ano mo, sa routine mo yung pagpili ng ano 'no <breath> ng damit. Kasi kahit papaano hindi ka na lang yung basta-basta na kung anong trip lang, kung ano available 'no. Mainam din oo, kasi kahit papaano napa-practice na rin dun yung creativity mo sa sarili kasi parang ayun yung pinaisa ayun yung isa sa mga pinaka-mental stress mo na parang hindi naman siya mabigat 'no, pero poproblemahin mo, 'no. Kung ano yung, ah, angkop na suotin mo sa araw na iyon 'no kasi lalo na kung hindi ka ano, alam mo yung hindi ka mapili sa damit 'no. Ibig sabihin, ah, para i-look forward mo din kasi puwedeng makapagbigay sa'yo nung motivation yung damit na susuotin mo. Bagama't mukha lang yung makikita sayo 'no, pero malay mo bigla kang mag-OOTD sa mga ano mo 'di ba, sa mga studyante mo, 'di ba. Sabihin mo sa kanila, "Describe my ano, describe my outfit," 'di ba, oh, at least, <laughs> magiging lesson niyo na rin siya, oo. So, very ready ka na rin sa pagkakataon na yun.
<laughs> Oo. Oo, oo. Mm. <laughs> Kaya nga. Mm. Hmm, okey. <laughs> Oo. Oo, tama. Mm, mm. Oo nga. Kaya nga. Oo, <laughs> 'di ba? Parang, practice din. Alam mong ganda rin nun kasi ako naging complacent na rin ako sa damit ko. Kumbaga, sige kung anong meron diyan. Minsan nga kahit nakapambahay lang ako talagang turo sige kasi feeling ko wala naman silang pakialam, pero syempre hindi naman natin masabi yung first impression 'di ba o yung hindi lang syempre mga Japanese yan 'di naman 'yan yung sabihin mong Pinoy na talagang sasabihin sa'yo kung ano yung thoughts mo, ganyan. Hindi sila ganun, pero alam ko sa sarili ko na meron silang naiisip, pero tama ka nga, puwedeng ano yun maging motivating factor din na meron akong ilu-look forward na, "Ay 'eto pala ung susuotin ko bukas, naka-ready na siya," tutal naman marami akong damit dito nap naka-hang lang sila 'di ko na nagagamit kasi nga hindi ako naglalalabas. Pero ayun, ang ganda ng mga suggestions mo, nakakatuwa at least kahit papano meron na akong iaano ngayon, ise-set na morning mood na alam mo yun, at least kahit papa'no yung buong araw ko mas maging ano siya, mas maging, ah, productive at healthier 'di ba?
Mm. Mm, totoo. Mm. Totoo, ah, mm. Mm, 'di ba? Oo, kaya good luck dun 'no sa mga simpleng ano, routine. Hindi mo naman kasi kailangan ano, ng mga bonggang-bongga na kakaibang routine 'no. Minsan yung pinakasimple, ayun yung pinaka effective at magiging consistent ka sa paggawa. So, ah, good luck 'no, nawa ay maging, ah, bene bene ah, beneficial sa'yo ang gagawin mong pagbabago sa umaga mo.
Oo. Oo. Oo. Tama. Hoy, alam mo salamat talaga. Sobra akong natutuwa sa listening ears mo and syempre bonus talaga yung mga suggestions mo, napakaganda. So, salamat ha na-appreciate kita ng sobra.